Ừm, tại vì thật ra ví dụ giống như mấy cái đứa mà tèn tèn thì, kiểu, giống như là, nó hài, nó đang vui thì quá trớn rồi, tự nhiên kêu nó dừng sao mà nó dừng được, phải hông?
Ừm. Ừm, thì mấy đứa nhỏ nhỏ còn mới ra lúc mới ra trường á thì hay như thế, kiểu là, đùa đùa một cái là quá trớn là nguyên một lũ là kéo ừm, chính xác. Ưm, ừm.
Ừm. Ừm Đùa nhây, đùa dai đó. Ừm. Ừm. Thì, à, không biết á là tại sao cái sự hài hước á lại là một cái yếu tố quan trọng trong sự duy trì hấp dẫn lâu dài trong cái mối quan hệ của bạn thì thấy có vẻ giống như là, à, bà có một cái quan hệ, à, vợ chồng rất là, sao ta, à, vui vẻ, hài hước và lâu dài, phải hông? Thì bà có sẽ có thể chia sẻ bí quyết không?
Tui thì học ờ. Ờ ha, actually thì thật ra thì tui hổng có hài đâu, nhưng tại, ờ, chồng tui hài thôi, nên mà tại vì chính vì cái khiếu hài hước của hắn ta nên là hồi lúc quen nhau á, kiểu, khi mà, ờ, có giận dỗi hay cái gì á thì, kiểu, hắn dỗ dành mình, hắn cũng đem lại nhiều nụ cười cho mình, thì mình thấy mà khi
Ừm. Ừm. Ừm. À, ê, cũng dễ bị thu hút, phải hông? Kiểu, giống như là, cũng chịu khó dỗ dành, phải hông? Ừm.
Ừm, đúng. Chính xác, thì mình cũng cảm thấy là mình khá là vui vẻ khi ở bên cạnh người đó, rồi từ từ bắt đầu hắn tạo lên sự tin tưởng, rồi hai người muốn, ờ, muốn gắn bó với nhau lâu dài, còn bà thì sao?
Ừm. Đồng ý. Đồng ý, chính xác luôn. Và bà có thấy là tôi hả? Nhà tôi hông có chút hài hước gì hết trơn, cho nên là tôi đang rất là ngưỡng mộ bà đây. <laughs> <laughs> À, mà tui thấy nha, kiểu, giống như là, à, mây những người đàn ông á, thì thật ra là cái sự hài hước lại là một cái nét, gọi là, sao ta, quyến rũ của họ. Tại vì, ờ, có những người á, kiểu, giống như là, người ta à, kh tôi không nói chồng bà nha, nhưng mà tui thấy á là sẽ có những người không đẹp, không cao nè, nhưng mà, kiểu, giống như là họ lại có một cái khiếu hài hài hước á, kiểu, chỉ cần mở miệng ra thôi là đã thu hút cái đối tượng rồi, người ta không quan tâm đến cái ngoại hình như thế nào, thì bởi vậy người ta mới nói, à, phụ nữ yêu bằng tai đó, phải hông?
Ừ. Ừm. Ừm, đúng. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, chính xác luôn, đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng tai, nên, kiểu, ừ, hài hước, nhỏ nhẹ là ô kê, à, nhưng mà bên cạnh đó là cũng phải đạo đức ô kê nữa thì mới được. <laughs>
Ừm. Đúng rồi, rõ ràng! Đồng ý. À, thì, à, đương nhiên thì có nhiều yếu tố, nhưng mà, kiểu, giống như là, hà nếu mà cái người đó hài hước là tôi đã thấy có một cái sự thông minh nhất định rồi, tại vì thực sự là hài hước đâu phải ai hài hước cũng được đâu, phải hông?
Ừm. Ừm. Ê, này tui đồng ý với bà nha, kiểu, tui cảm giác á, những người mà thông minh là hổng hiểu sao họ họ nghĩ ra mấy cái miếng hài nó rất là funny luôn. Có, có Ừm.
Ừm. Đúng rồi, rõ ràng và cảm ơn bà về về những cái, à, chia sẻ ngày hôm nay ha, tạm biệt.
Ừm, cảm ơn bà nhiều.